दरअसल ना, मैं इन दिनों बहुत बड़ी दुविधा में हूँ। मैं अपने जीवन में ना, अपनी प्राथमिकताएँ सही तरह से तय नहीं कर रहा। और कहीं न कहीं, मेरे मन में एक डर भी है कि अगर मैं अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से नहीं चुनूँगा, तो कहीं न कहीं इसका मेरे भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अगर मैं आपको बताऊँ, तो फिलहाल मेरे ऊपर बहुत-सी ज़िम्मेदारियाँ हैं, चाहे मेरे काम की ज़िम्मेदारी हो, साथ-साथ मैंने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। मतलब मुझे अ, मैंने सोचा था कि मैं प्रतियोगी परीक्षाओं में अ, की तैयारी करके किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छी सरकारी नौकरी में अ, मैं जाऊँगा। तो मेरे ऊपर वो भी ज़िम्मेदारी है और फिर कहीं न कहीं एक परिवार की भी ज़िम्मेदारी रहती है। तो इन सब के बीच में बहुत पिस-सा गया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, किसमें किस तरह से स समय आवंटित करना चाहिए, अपने समय का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? ये चीज़ें ना मुझे बहुत परेशान कर रही हैं और मैं सही तरीके से सही निर्णय कर नहीं पा रहा। अब मुझे अब ऐसा डर लगने लगा है कि शायद, अगर मैंने अभी इसके बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाए, अपनी प्राथमिकताओं को सही से तय नहीं किया और अपने समय का प्रबंधन दुरुस्त नहीं किया, तो शायद इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं, मेरे करियर से संबंधित भी और मेरे निजी जीवन से संबंधित भी। तो मैं इस संदर्भ में चाहता था कि अगर आप मुझे कोई सुझाव दे सकें, मेरी सहायता कर सकें, अपनी प्राथमिकताएँ त क तय करने में और अपने समय का एक अ, बेहतर प्रबंधन करने में, तो मेरी बड़ी सहायता हो जाती। जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। ओके। जी, मैं आप अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ, कहीं न कहीं आपकी जो दुविधा है, उसको भी मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। अ, लेकिन मैं आपको इसका जो अ, सुझाव है, जो आपको मैं अच्छे से, बेहतर से तभी दे पाऊँगी, जब आप मुझे आपके बारे में सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा, उसके लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। तो मुझे ये बताइए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है?
अ, अगर मैं आपको अपने अपने बारे में बताऊँ तो मेरे लिए लगभग सभी चीज़ें मायने रखती है। सबकी अपनी-अपनी सबका अपना-अपना एक महत्व हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी परीक्षाओं की तैयारी करूँ। इसके पीछे मेरा लक्ष्य ये है कि अगर मैं अच्छे से भी तैयारी करता हूँ तो अ, मेरा हो सकता है किसी अच्छी परीक्षा में अच्छी नौकरी में मेरा चयन हो जाए। और इससे मेरा भविष्य जो है वो बहुत अ, बेहतर हो सकता है। और दरअसल ये मेरी हमेशा से मेरी कामना थी और एक आप कह सकते हैं एक बहुत अ, मेरा मेरा पुराना सपना है ये जो मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। इसके अलावा अभी जैसे मैंने बताया कि मैं इसके अलावा काम भी कर रहा हूँ, मैं नौकरी पे भी जाता हूँ। तो ये ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरे लिए इसलिए मायने रखता है कि क्योंकि ये मेरी आस आर्थिक स्थिरता या आप कहीं कह सकती हैं मेरी आर्थिक आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करता है। अ, अभी कुछ दिनों से पहले तक मैं अ, कोई नौकरी नहीं कर रहा था तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ें बहुत खलती थी कि मुझे हर छोटी-छोटी चीज़ों के लिए अपने घर वालों से के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। और मुझे ये कहीं न कहीं अ, मेरे आत्म-सम्मान को ये बात बहुत चोट पहुँचाती थी और मैं चाहता था कि मैं आत्मनिर्भर रह सकूँ। तो जब मैं आत्मनिर्भर नहीं था यानी मैं नौकरी नहीं कर रहा था और मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, तब क मैं पढ़ा मेरे पास पढ़ाई के लिए पूरा समय ज़रूर था लेकिन अ, मेरे मन में ये बात हमेशा चलते रहती तो रिह इक कहीं न कहीं म मुझे एक मानसिक अशाँति इससे मिलती थी। तो मेरी नौकरी का करना मेरे लिए एक मानसिक शाँति के लिए बेहद ज़रूरी है। तो मेरे लिए मेरी नौकरी भी उतनी ही मायने रखती है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया मेरी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरी अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं और मेरे परिवार की ज़िम्मेदारियाँ भी हैं मेरे ऊपर। अ, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि चाहे प्रतियोगी परीक्षाओं को पार करना हो या अच्छी नौकरी में जाना हो, ये सब कहीं न कहीं मेरे लिए एक साधन ही है। लेकिन मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि मैं मैंने जो अपने जीवन में महत्वाकांक्षाएँ रखी हैं, जो सपने देखे हैं या जो मेरे परिवार की जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर मैं उसे उन्हें अच्छी तरह से अ, पूरा कर पाऊँ और उन्हें एक अच्छा भविष्य दे पाऊँ। तो अगर आप सबसे ज़्यादा मायने क्या रखती हैं? तो मुझे लगता है जो मेरे परिवार की ख़ुशी है और जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती हैं। जी।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
मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये जो अ, आपने अपनी प्राथमिकताएँ बताई हैं या फिर आपका जो समय का प्रबंधन आप बात कर न कर रहे हैं, तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका सपना क्या है? आप क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िन्दगी में?
जी। जी, मैं अगर आपको अपने सपने के बारे में बताऊँ, तो अ, मैंने जैसे 2020 में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। उसके बाद मेरे पास ये विकल्प था कि मैं चाहता, तो किसी अ, मेरा प्लेसमेंट अच्छी जगह हो गया था, मैं नौकरी कर सकता था। मगर मैंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह से प्रशासनिक सेवा में जा सकूँ, तो ये मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे परिवार वाले भी इससे बहुत खुश होंगे। उन्हें भी मुझ पर बहुत फ़ख़्र होगा। तो मैंने इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं का अ, की रा तैयारी का रास्ता चुना। तो मेरे सपने में बेशक एक सपना तो ये ज़रूर है कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊँ और इसके अलावा मैं मेरे अपने भी मेरी अपनी बहुत-सी महत्वाकांक्षाएँ हैं। मैं बहुत मैंने बहुत सारी जगहें देख रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊँ। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि जैसे अ, हम हमने एक बहुत आर्थिक तंगी का वक़्त देखा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमें ऐसा वक़्त दोबारा ना देखना पड़े और आर्थिक रूप से हम बिल्कुल अ, संरक्षित रहें और हमें इस तरह की किसी चुनौती का भविष्य में कभी कोई सामना ना करना पड़े। तो आर्थिक रूप से सशक्त रहना भी, आप कह सकते हैं, मेरे सपनों का एक हिस्सा ही है। इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूँ कि अ, चूँकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको कहीं न कहीं हमारे अ, हम सब अपने जिस समाज से हम आते हैं, वहाँ कुछ न कुछ योगदान ज़रूर करना चाहिए। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरे सपनों का एक हिस्सा ये भी हो कि मैं दूसरों के लिए भी कुछ कर सकूँ, जो ज़रूरतमंद है, मैं उनके लिए भी कुछ कर सकूँ। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बन रही है ना, इसमें मतलब ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का भविष्य दाव पे लगा है और मैं तय ही नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। जी।
हाँ। हाँ। <coughs> हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। कहीं न कहीं आपका ये जो डर है, हर किसी के लिए स्वाभाविक है, तो आपके लिए भी कोई अन अ, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान भी नहीं होना है। मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। अ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कौन-सी चीज़ें आपको, आपके अंदर से सुकून देती हैं, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हों, वो क्या होती है?
अ अगर मैं आपको अपने सुकून के बारे में सुकून के उ बारे में बताऊँ तो मुझे न संगीत सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कभी मैं संगीत सुनता हूँ या फिर मैं यूँ कहूँ मुझे गाने गा गाना गाने का भी बहुत शौक है तो मैं रियाज़ करता हूँ या संगीत सुनता हूँ तो उससे मुझे वाक़ई बहुत सुकून मिलता है। और उसके अलावा मुझे अपने घर पर अपने घर वालों से बात करना अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ही बहुत पसंद है। अपनी, मैं अपनी माँ के साथ कई बार किचन में बहुत-सा समय बिताता हूँ और उनकी खाने बनाने में उनकी मदद करता हूँ। ये वक़्त भी मेरे लिए न बहुत सुकून भरे होते हैं तो मुझे इन छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है। जी।
हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। जी, तो मेरा आपसे एक और प्रश्न है मुझे आप ये ज़रूर बताइए कि अ आप देखिए हर इंसान ने अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचा होता है। है ना? कि मैं भविष्य में ये करूँगा, मैं भविष्य में वो करूँगा यानी कि वो एक लक्ष्य लेकर चलता है। है ना? लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि, आप भविष्य में किन चीज़ों से बचना चाहती हैं यानी कि आपसे ऐसा क्या हुआ, कि आप भविष्य में वो गलती नहीं करना चाहती?
जी। जी, वाक़ई अ, मैं अगर सच बताऊँ ना तो मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं था जैसा आप अपने आपने कहा कि लोग क्या बनना चाहते हैं इस बारे में सोचते हैं, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था फिर भी अगर मैं सोचूँ कि मैं क्या नहीं करना चाहूँगा तो जैसा मैंने बताया कि हमने एक आर्थिक तंगी का दौर देखा, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मुझे ऐसे ऐसा दौर दोबारा देखना पड़े। साथ ही मैंने ये देखा है कि लोग अ, बहुत जब उनके पास जब बहुत पैसा होता है या वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत व्यस्त हो जाते हैं और कहीं न कहीं अपने परिवार और अपने दोस्तों को वो समय नहीं दे पाते हैं। मैं नहीं चाहूँगा कि ये स्थिति मेरी भी हो मैं चाहूँगा कि मैं आज जैसा हूँ, मैं कल भी वैसा ही रहूँ और मैं उसी तरह का समय, उसी तरह का वक़्त वहाँ भी बिताऊँ। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगा कि अ, मैं भविष्य में जैसे कई लोग होते हैं वो अपने स्वास्थ्य पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, मैं चाहूँगा कि मैं भविष्य में व्यायाम को एक अपनी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनाऊँ और मैं अपने स्वास्थ्य को भी बहुत बेहतर रखूँ। तो यही चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं इनका ख़याल रखूँ और इन्हें अपने भविष्य में ना करूँ, जी।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बहुत अच्छे से सुना, बहुत अच्छे ध्यान से सुना। अ, ह देखिए हर किसी इंसान के लिए उसकी प्राथमिकता होनी बहुत ज़रूरी है, है ना? जैसे कि आपके लिए भी है। आपके लिए आपका परिवार है, आपके लिए आपकी खुशी है, तो देखिए जीवन में पछतावा तब आता है जब हम अपनी जो ऊर्जा है ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं जो समय से हमें मतलब ज़रूरी नहीं लगती उस समय। है ना? बस एक हमारी वो आदत या हमारी दवाब से की गई होती है अ, मतलब प्राथमिकता तय करना कोई एक फैसला नहीं होता ये समय के साथ बदलता है। जैसे कि ठीक है आपने आपकी प्राथमिकता बताई कि आपका परिवार है आपके जो, जो भी लक्ष्य है ना? तो मैं आपको यही कहूँ कहूँगी कि पहले आपको अपने मूल्यों को पहचानना है, आपको अपने लक्ष्य की पहचान करनी है कि आपको अपने भविष्य में क्या करना है और क्या नहीं करना है ना? और आपने तो बहुत खूबसूरत बात की कि आपके जो परिवार बहुत ज़्यादा मायने रखता है जो मुझे लगता है कि होना भी चाहिए ऐसे है ना, उसके साथ-साथ आपको अपनी खुशी का भी ख़याल रखना है क्योंकि अ, ये एक ज़िंदगी है, ज़िंदगी एक बार मिलती है, है ना? आप वो काम कीजिए जिसमें आपको खुद को भी खुशी मिले, कहते हैं जब आप कोई अपनी खुशी से कोई भी काम करेंगे ना उसमें आपको फिर जो सफलता है वो मिलकर ही रहती है। जब आप किसी के दबाव में कोई काम करते हैं या फिर मजबूरी में काम करते हैं तो आपका जो वो ध्यान है वो जो आपका जो उस काम करने को जो आपकी गति है या फिर आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत कम रह जाती है। लेकिन जो आपकी खुशी वाला काम है उसको आप कहते ना पूरे ज़ोर-शोर से करते।
हुँ। बिल्कुल। जी। जी। जी। बिल्कुल।
तो यही आपके साथ होना चाहिए, आपको अपनी दिनचर्या वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी अपनी प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको दिनचर्या आपकी सही होनी चाहिए। समय प्रबंधन, कहते हैं ना कि समय रहते सारे काम होने चाहिए समय से उठना, समय से सोना, जैसे कि आपने बोला कि आप अ, शायद किसी सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। हैं ना?
जी।
तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपने अंदर जो आपका आत्मविश्वास है उसको कभी भी खराब नहीं होने देना। आपने आपसे ये आपको ये कभी नहीं सोचना कि ये मुझसे नहीं होगा, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा देनी है उस काम को करने के लिए, ठीक है हो सकता है कि आपका पहली बार में नहीं होगा, लेकिन आपको बार-बार कोशिश करते रहना है, और मुझे लगता है कि जो आपसे पिछली बार गलती हो गई उसको दोबारा दोहराते हुए नहीं, नहीं दोहरानी है, यानी कि अपनी गलतियों से सीखना है उनको दोहराना नहीं है। तो देखना आपने जो, आपने जो लक्ष्य धारण किया हुआ है वो आप उस तक ज़रूर पहुँच पाएँगे। जी।
जी। जी, वाक़ई में आपसे बात करके बहुत हल्का और सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ, आपने मुझे सोचने का बिल्कुल एक नया नज़रिया दिया है। आपका बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सुझावों के लिए।
जी मुझे खुशी है कि आपको मेरा जो सुझाव है पसंद आया, आइंदा जब भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपके लिए हूँ यहाँ पे। धन्यवाद।